Hmm. Iwas na din sa dagdag, kasi mahal ng mga pagkain sa labas, eh, karinderya.
Hmm. Oo. Oh, lalo na 'pag sinasabi mo yung mga kaibigan mo, haw sabi, "Punta tayo sa restaurant." Ay alam mo na ang mahal pa naman, kaya 'pag gano'n sinasabi ko dito na lang sa bahay. Oo, yung mga kape, mahal din. Oo, oo, tapos yung mga trendy nga katulad ng mga milktea, oh. At, eh, sa'kin yung ginagawa ko sa bahay na lang ako nagluluto, 'di ba? Oo, kaya ang budget ko na pang restaurant is sa bahay na lang para, 'di ba, mas tipid at mas marami.
Kape. Ay, sobra. Ay. Hmm. Hmm. Oo, um, kagandahan lang sa'kin kasi hindi ako mahilig sa kape, hindi ako mahilig sa milktea
Oh. Oo. So, ano yung iniinom mo?
Um, tubig. Tubig ako talaga o ini um, kumbaga priority ko when it comes to, um, inumin, juice hindi rin ako ma-juice. Kaya kumbaga tipid ako sa mga ganyang bagay, 'yun nga lang malakas ako sa kanin saka pasta, do'n ako bumabawi.
Oo. Okey. Oo. Oo. Ay, mahilig ka sa mga gano'n, yung mga spaghetti, ganyan?
Ay, oo, spaghetti na Filipino style na spaghetti talaga kasi masarap, eh. Pero minsanan nga lang.
Oo. Ah, oh, 'yun talaga, 'di ba? Oo, ako naman, ah, siyempre 'di ba, yung sabi mo, yung sa pagkain naman, eh, um, hindi din ako ma-kape pero ma-tsaa naman. Oh, pero may mga hindi naman siya gano'n kamahalan kasi may powder naman na gano'n na ikaw yung lang magtitimpla. Ayoko ng bumibili, kasi ang mahal ng isang cup. 'Pag binibili mo sa market, kaya di oo, dito na lang sa bahay, oo, nagtitimpla na lang ako tapos ako na na lang yung bumibili ng ingredients. Tapos oo.
Hmm. Oo. Do'n sa labas, oo. At saka maganda din 'yun sa katawan natin yung tsaa.